はい。<chuckles>
ですね。
はい。<chuckles> いや、なんかね、あの、結構、サンク・ゴッド・アイ・ファウンド・ユーって、うーん、日本で、こう、結婚式ってなると、割と、その、ま、宗教観の違いみたいなのはあるので、こう、ま、好きな人と嫌いな人といるとは思うんですが、まあ、なんか、あの、結構、でもなんかうん、でもなんか、あの、割とその、マライアらが歌ってるっていうだったら受け入れやすいというか、はい、すく <chuckles> そうそう、みんな、歌そう、知ってて、こう、マライアが歌ってるってなったら、結構、結婚式にセレクトする人もいるのかなとは思いますね、はい。うん。うん。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、そうですね。うんうん。 ああ。 はい。 あ、でも、それはあるかもしんないですんで、はい。 あ、なるほど。そうですよね。あの、ま、結婚式自体が結構その、あの、なんてんすか、まあ、日本の形式に、その、なんか、角隠しやって、あの、やって、その、則った、もう昔からのそういうものもありますが、も、結婚式たいが、もう結構、西洋的な感じ、ウェディングドレス着て、タキシード着てですから、ま、そういう面で見たら、まあ、結構その、合う曲かもしれないですね。
うんうん。 うんうん、はい。 <chuckles> うん。うん。うーん。はい。 はい、うんうん。 あ、確かにね、確かに。うん、確かにね。うんうんうん。ですね。 うん、うんうん。 はい。うん。確か、そうかもしれないですね、うん、教会でするのとかだと結構ぴったりかもしれないすね、はい。うんうん。
うんうん。 なるほど。なんか、曲にまつわる、その、個人的ななんかエピソードっていうか、そういったものってのはあるんですか？
はい。